Si c'était des adolescents d'aujourd'hui, heu, il pourrait y avoir du danger, parce que c'est quand même beaucoup plus dangereux, maintenant, dehors, heu, même dans les clubs, c'est beaucoup plus alors donc je j'aurais, heu, j'aurais peur pour, heu, mes enfants, quoi.
Moui. Oui, c'est différent, le monde est différent. Oui, oui. Oui, le monde évolue, le monde est différent, mais eux aussi auront, heu, leur expérience à eux. Peut-être, heu, qu'il y a des choses que tu découvriras dans dans 10-20 ans où on te dira: «Ah maman finalement, j'ai fait ça». <chuckles>
Ah, je Ah ouais? <laughs> Bah, j'ai pas d'enfant, heureusement, <chuckles> j'aurai pas j'aurai à pas gérer ce à gérer j'ai plus à gérer ce genre de situation, ouais, mais c'est vrai que ça aurait pu tourner au tragique, quoi. Bon, à l'époque, heu, mais même à l'époque ça aurait pu tourner au tragique, mais bon, là, on était avec des petits copains, heu, ça c'est, heu, ça c'est bien passé, heu, mon je me rappelle, mon petit ami s'appelait José. Mais par contre, une fois il était venu à la m à la caravane, là où mes parents, heu, étaient, et puis heu, à un moment donné que mes parents s'étaient absentés pour aller chercher quelque chose dans la caravane, heu, je, mmh, j'étais assise sur une chaise, puis je crois que je suis tombée de la chaise, et mon m mon mon petit copain espagnol m'a dit: «Oh ,heu, fais attention ma chérie!» Alors mon petit frère, qui était assis à côté, il a il a tout de suite entendu ça, il a dit: «Mais pourquoi, heu, tu l'appelles ma ma chérie?» et tout ça. Il était tout petit, il avait peut-être, heu, bah, il avait 9 ans, oui, <laughs> et je sais b je me rap je crois pas qu'il ait répété, heu, à mes parents parce
Ah, d'accord. OK, d'accord. Oui. Un type de révélation? OK, d'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Ah! Il a entendu? Han! Oui, oui. OK, d'accord, oui. Et et est-ce OK, oui, c'est ce que j'allais demander, est-ce qu'il t'a dénoncée ou pas du tout?